Eee, kahveyi çeşitlendiriyorum aslında çünkü, ııı, gidip ben özel, eee, bu kahveyi yapan yerlerden alıyorum. Değişik değişik denemeyi seviyorum. Hatta alırken aromalar aromalarına bakıyorum. Çünkü bazı aroma aromalar çok asidik oluyor. Mesela, onların tadını çok sevmiyorum. Bunu da birkaç denemeden sonra elde ettim açıkçası.
Hı hı. İlginç. Hı hı. Harika. Peki, bu evde, eee, kahveni hazırlarken, eee, tercih ettiğin bir demleme yöntemi var mı? İşte, cezve olabilir, eee, filtreleme olabilir, french press olabilir, eee, moka pot olabilir veya espresso da olabilir. Hani, eee, tercih ettiğin bir yöntem var mı, kendi, eee, evinde yaparken?
I hı. Hı hı. E Tabii, önceden moka pot kullanıyordum. Moka pot'ta bence çok güzel kahve oluyor. Çünkü ben espresso bazlı kahveleri çok seviyorum.
Hı hı. O zaman daha sert, eee, yoğunluklu kahve seviyorsun, anladığım kadarıyla.
Eee, bir biraz öyle, evet, öyle diyebilirim. Normalde süt de koymuyorum pek kahvelerime. Eee, önceden moka pot kullanıyordum. French press de denedim daha önceden filtre kahve yapmak için. Ondan çok verim alamadım açıkçası. Şu anda da, eee, bir espresso makinesi aldım ama, böyle, hani, baristaların yaptığı şekilde otomatik değil de daha manuel bir şekilde yapıyorsun. E evet, şu anda onda yapıyorum.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A, çok güzel! Yani, hı hı. Eee, moka pot'u denemişsin, french press'i denemişsin, Eee aynı şekilde şu an espresso makinesi de varmış evinde. Gayet, eee, kahveyi çok sevdiğini anlıyorum. Peki, senin için kahveyi özel kılan nedir? Yani, daha çok enerji veren bir alışkanlık mı yoksa senin böyle günlük, eee, küçük bir ritüelin, eee, oldu mu?
Evet. <giggles> Hıı.